Marshmallow เหรอ?
ใช่ Marshmallow <chuckles>
<chuckles> เออ ๆ ๆ ๆ เออ ก็ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ <smacks lips> เขาเรียกว่าไม่เร่งรีบเนาะ มันทำ คิดว่ามัน มัน มันทำให้รู้สึกว่า เออ เวลามันเดินช้าลง เวลาที่แบบเราผ่อนคลายนะพี่ แต่ว่า เออ มัน มันก็รู้สึกว่า การมีส่วนร่วม เขาเรียกว่า กับกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารที่เราทำร่วมกัน มัน มันทำให้ทุกคนคลายความเหน็ดเหนื่อย แล้วก็ อะ อย่างที่พี่บอก ลูกพี่มีความสุขมาก ๆ เนาะ กับการที่แบบ มีเวลาผ่อนคลาย มีบทสนทนาดี ๆ มีกิจกรรมดี ๆ อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็ทำ ทำให้แต่ละคนในครอบครัว มี มีเวลาที่จะแบบกลับมาอยู่ร่วมกัน กิจกรรมร่วมกัน อะไรอย่างเงี้ย เนาะพี่เนาะ
<chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ใช่ แล้ว ค่ะ ใช่ เพราะว่าอันหนึ่ง คือมันทำให้ พอเรามีกิจกรรมร่วมกันที่ทุกคนต้องมีภาระ มีความรับผิดชอบที่จะทำ ใช่ไหมคะ? สิ่งที่ตามมา คือลูกชายของเรา เขาก็จะไม่ใกล้โทรศัพท์มือถือ เขาก็จะมีกิจกรรมอื่น เอ่อ ทดแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างกิจกรรมข้าวหลาม เมื่อรอบที่แล้วอะ ซึ่งทำครั้งแรกด้วย แล้วเขาไม่เคยทำ เขาก็จะรู้สึกแบบ โอ้โฮ! อะเมซิง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอสุกแล้ว มาปอกข้าวหลามกิน ใช่ไหมคะ เขาก็จะบอกว่า อุ๊ย! มันอร่อยกว่าที่เขาซื้ออีก
อืม ใช่ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้ <chuckles> เออ เออ ค่ะ อืม ฝีมือเราไง <chuckles> มันก็ต้องอร่อยเป็นพิเศษ ใช่ไหม? เออ ดีมากเลย ค่ะ วันนี้ก็ ขอบคุณมากที่มาแชร์กันนะคะ รู้สึกว่า เออ มีความสุขมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ
<chuckles> ใช่ ใช่ ๆ อืม นั่นแหละ ค่ะ